17 mois, ouais. Donc, on avait fait une ouais, on a fait une relation à distance et pendant cette relation à distance, moi, mon but, c'était de la rejoindre en Italie.
Ouais, c'est, heu, assez long. Ouais, après coup, enfin, après la après les 17 mois?
0ù je j'en Oui, enfin, c'était même avant, mais, le me problème, c'est que je pouvais pas, j'étais obligé de faire. C'était très, très pénible. Et, j'avais autre chose en tête que de faire un enfin bon, tant pis. Et j'en ai profité, donc, pour, heu, bah, continuer mes cours. Et là, j'ai acheté un livre de conjugaison un Bescherelle, Ital en italien.
Et tu pouvais pas oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ouais.
Et un une méthode, heu, une méthode d'italien avec, heu, de la grammaire et de la grammaire conjugaison, des exercices. Et donc, je m'y suis mis, ça, c'était vraiment un petit peu un rituel. Heu, je me faisais, genre, heu 3 2-3 verbes. Je dis: «Allez là, je vais me faire 2-3 verbes du 1er groupe, du 2e groupe». Ouais. C'est comme le c'est comme le français, en fait, tu as le 1er groupe, le 2e groupe, le 3e groupe.
Mmh, petit rituel, ouais, d'accord. Donc, tu as ouais, ça, c'était ta base du coup? C'est là où tu as c'est tes 1res armes un peu pour, heu, pour apprendre sincèrement quoi.
Ouais. Ouais, pour bien apprendre la théorie, déjà. Et et ça, c'était vraiment, heu, je voulais pas apprendre d'oreille. Il y en a plein je j j'ai remarqué quand j'étais là-bas, en Italie, qui me dis que je les entends, ils faisaient plein de fautes! Je dis: «Mais tu as tu as appris comment l'italien quoi?» «Ouais, bah moi, j'ai appris d'oreille». Oui, mais, le problème, c'est que d'oreille, heu, tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe
Ouais, ouais. Ah ouais? Ah oui, d'accord. <chuckles> OK, ouais, il pouvait peut-être se faire comprendre, mais bon, heu, avec des fautes, quoi.
Et puis